Deixa eu ver, estou pensando. Ah! <laughs> É porque o o rosa-pink com o preto, eu acho que os 2 já gritam muito. Então, talvez, não nessa composição, embora eu tenha até, eh, é o jeans sim, jeans sim, jeans sim, jeans sim. O jeans, eu colocaria numa boa, eu inclusive até tenho um algumas peças que é só rosa-pink, então é uma peça que super se adapta em mim, me sinto segura, e e uso de boa. Agora o preto com rosa, realmente são 2 cores que já chegam assim, tipo, abrindo o portão, né, "cheguei". E e é, estou na roda. Agora, o meu armário, se você for for ver, né, as peças que que que eu me sinto bem, realmente, eu tenho pouquíssimas coisas, assim, para o nude, para o para o mais apagadinho, não tenho. Eu tenho muito preto, branco, essas neutras assim, né, pre preto, branco
Na composição. <laughs> Um jeans? Um shorts jeans, quero dizer. "Cheguei, estou, ah estou estou na roda". <chuckles> Ah, é importante, o branco também combina com tudo, né. uma cami
jeans, calça jeans tam Uhum. A camisa
É, uma calça jeans com uma camiseta branca, super chique, né.
Su eu adoro. Adoro adoro me vestir assim. Uhum. Uhum. E eu tenho umas camisas também que eu coloco eu tenho umas camisas também que eu coloco que elas são eu tenho uma camisa que eu achei ela linda, fiquei namorando ela um tempo. Eh, ela é branca, eu acho que ela até era um pijama, tá. <chuckles> Só que ela é toda de algodã acho que sim, porque eu comprei na Zara Home, então na Zara Home eu acho que é mais pra esse lado, do que para o lado do dia a dia. Só que ela é uma camisa branca, normal, de algodão, algodão muito bom, e ela é toda bordada, com margaridinhas. Então tem florzinha lindo, só que assim, eu acho muito desperdício você usar aquilo em casa, né. Então, eu geralmente dobro a manguinha dela, e coloco calça jeans, coloco uma blusinha branca embaixo, e coloco ela em cima. Eu acho que fica tão harmonioso, tão bonito, né. Então, eu uso. Em vez de
É super básico, mas é super chique. Dependendo dos acessórios. Um pijama? Aham. Ai, que bonitinho. Mas olha, ninguém precisa saber que é pijama.

Hum, além da cor, além da cor eu gosto muito de peça mais básica. Por exemplo, eu tenho um eu descobri, né, recentemente, no verão desse ano, eu descobri que eu fico muito bem com macacão preto. Então eu eu comecei a investir nisso. Eu coloco o macacão preto e às vezes jogo uma blusinha por cima, ou a a bolsinha também eu adoro investir em acessório bolsa, né, eu gosto muito de do não é investir dinheiro, né, eu gosto é do hã, da composição do look, e eu gosto que a bolsa, ela tenha destaque, mais ou menos isso. Eh, tenho algumas assim, tenho algumas, muita. <chuckles>
Uhum. E quantas bolsas você tem? De tudo quanto é cor?
Sim, tem tem de tudo quanto é cor, tem tem preta
E tamanhos.
Tem um modelo que eu gosto mais, que é um modelo que é um estojinho, assim, meio quadrado, com a alça mais, eh, comprida, que você pode usar assim na transversal. É o modelo que eu mais tenho. Então eu tenho bastante dessa, porque é assim pá é para o dia a dia, né, não é nada muito formal, né, pra trabalhar, é pra colocar ali o telefone, uma chave, um batonzinho. Ah, ma ah tem algumas a carteira. De vez em quando cabe uma aguinha, aquelas águas pequenas, então, pra mim é útil
Aham. Olha, isso é legal. A carteira, né, com os cartões. Ah, isso é importante, carregar água é muito importante.
Sim, e aqui onde eu moro, a gente anda bastante, né, porque a a as ruas elas convidam pra você conhecer o lugar, então a gente fica sempre sempre sempre é um um passeio legal, andar. Uhum. Sempre movimento. Então acho que
Em movimento, sempre em movimento. Então a tua rua, ela tem que ser também a tua rua, a tua roupa, quero dizer. A tua roupa, ela tem que ser confortável, né, porque se você está sempre caminhando
<chuckles> Sim. Sempre. Sim, tem que ser muito confortável.
E o co o macacão é confortável?
Hum? Macacão, é. Sim, porque geralmente eu gosto daquele daquele tecido mais molinho, então ele é muito confortável, quando coloca ali, parece que é viscose. Parece que vo que faz parte de mim, né. Parece que eu tô pelada, é isso que eu que eu queria colocar. Nem nem sinto. Só tem um lado chato, né. Que é quando você quer ir no banheiro, está assim na rua, tem que tirar tudo. Isso é uma verdade.
O macacão é confortável? Tipo, viscose? Você nem sente, né, que você está vestida. <chuckles> Ah. É, você não pode estar desesperada, né.